أنا بصراحة يعني شاغلني جدًا موضوع بقى له فترة كده، ه هو موضوع ال ال الإدخار عمومًا أو التحويش بمعنى أصح. فعايز يعني أتكلم ف في الموضوع ده شوية.
اتفضل، آآ، احكِ لي، قُل لي، تحت أمرك.
في الواقع يعني أنا دلوقتي في في الفترة اللي هُم بيسموها اللي هي منتصف العمر، فالواحد ساعتها بي بيفكر تفكير عقلاني شوية أو يعني الطبيعي في العمر دوّة الواحد بيفكر تفكير عقلاني شوية إن هو مثلًا، آآ، زي ما بيسموه كده يشيل قرش لل للزمن يعني. ف فده طبعًا مستحيل في الو في الوقت الحاضر وخصوصًا إن في عوامل تضخّم وقِلة مُرتبات شوية و وده مخلّي الموضوع بالنسبة لي يعني صعب، ثم برضو أ أنا فيا عادة، أنا شايفها إن هي عادة م مش كويسة أوي إن أنا فعلًا مش مش باحرِم نفْسي من حاجة وبعد كده ابتديت أرجع أندم، يعني أشتري الحاجة اللي أنا نفْسي فيها والكلام ده كله، آآ، وبعد كده أرجع أندم تاني. ف م ف فبافكر بقى لي فترة كده كمان 10 سنين هيبقى موقفي عامل إزاي! بعد 15 سنة، 20 سنة بقى اللي هو يعني سن المعاش والكلام ده، بافكر إزاي! فأنا مش عارف الصراحة يعني، آآ، يعني مش عارف ألملم الموضوع في دماغي.
طبعًا. إمم. إمم. آه، طبعًا، أنا، م يعني، فاهماك طبعًا، ويعني متفهّمة شعورك و وإحساسك بالقلَق، وأنت عندك حق طبعًا، ف يعني، زي ما أنت قُلت في ال ف في ظِل ال ال المتغيّرات اللي بتحصَل حال حاليًا و والتضخُّم، و ويعني، م كلّ وسائل الصّرف اللي م اللي متاحة الآن، آآ، وأنت كمان، يعني، يمكن، آآ، بتقول إنك أنت مش بتحرِم نَفسك من حاجة بتصرِف، فأكيد طبعًا لازم يكون ده شعورك، وت تحس بالقلَق من من موضوع إنك أنت ما فيش إدّخار أو مش قادر تلتزم بعملية إنك أنت يبقى عندك، آآ، مدّخَرات حاليًا. طيب، آآ، أنت إيه اللي مخلّيك تأجّل إن أنت تتدخَر الآن؟ أو، آآ، إن أنت بتصرِف وبس والَّا، آآ، مش مكفّي معاك المبلَغ إنك تتدخِر منُّه؟
هو طبعًا أنا ف في مشكلة عندي اللي هي حِتّة عدَم التنسيق. يعني أنا مثلًا، آآ، لو جالي مبلَغ، آآ، صغيّر، آآ، أعيش بيه لحد يوم 10 مثلًا في الشهر، من يوم 1 ليوم 10. ولو جالي مبلَغ كبير برضه يخلَص يوم 10 فهو الموضوع ده بالنسبة لي يعني في في، آآ، في مشكلة عندي، هي مشكلة في الأول وفي الآخِر أنا شايف إن هي ممكن تبقى مشكلة تنسيقيّة، يعني ليها علاقة بالتنسيق بس أو التنظيم أو أو كلّ الكلام ده. فهي دي يعني، آآ، دي المشكلة بالنسبة لي. بس ال اللي شاغِل دماغي خلاص إن هو لازم أعمل stop للموضوع دوّة، موضوع الإسراف شوية والكلام ده، وخصوصًا بقى يعني ال ال القِرش في الأيام الجايّة هو ال المفروض بينفَع بعد كده، أو يعني يعني عايز أتخلّى عن تفكير ال ال المراهِق شوية ال15 سَنَة و20 سَنَة و25 سَنَة. بيحبّوا الصَّرف، ما عندهمش عقلانية شوية في الصَّرف، مش بيعرَفوا قيمة القِرش. أنا بقى الموضوع مُمتد معايا لحد دلوقتي <chuckles> أنا مش عارف فعلًا قيمة القِرش.
امم. الإسراف. <laughs> امم. <laughs> إمم. طَب يا ترى القلَق بقى ده والتفكير الكتير مأثّر بقى عليك يع في يومك، في حياتك آآ، في نومك؟ بتفكّر كتير والّا بتنساه؟ إمم.
إمم، بافكّر طبعًا كتير، طبعًا هابُص ل يعني للموضوع إزاي، طَب أنا هيبقى آآ مصيري هيبقى عامل إيه مثلًا بعد فترة من الزمن، طبعًا بافكّر لكن أنا ما ب أ المشكلة عندي إن أنا ما باتّخِذش أي رَد فِعل عمومًا، يعني آآ بافكّر، آه آآ أقول طيب أنا خلاص هافكّر ممكن أحوّش مثلًا الشهر الجاي مثلًا، مستنّي آآ، م يعني فلوس معينة تيجي لي، طَب أنا هاحوّش مثلًا مبلَغ من الفلوس ديّة وبعد كده أول ما تيجي لي الفلوس لأ خلاص، الموضوع بينتهي، بافتح بقى الموضوع تاني آآ، مش بانسى بس أقول خلاص، أنا في مَثَل كده بيقول اللي هو "عيّشني النهارده." فيعني باقول، فيعني ب المَثَل دوّة أنا شايف اللي اخترعه يعني كان بني آدم فاهم الحياة غلَط <chuckles>
بتنسى. إمم. <laughs> آه، يعني آآ أول ما تيجي بس الفلوس بتفتكر المَثَل ده كويس جدًا، لكن طول ما أنت في انتظارها بتبقى حاطط خِطَط إن أنت هتوفّر أو هتعمل بقى ميزانيّة آآ للإدخار أو حاجة لنَفسك كويسة. آه، أنا فاهماك طبعًا ومتفهّمة موقِفك خاصةً إن أنت يعني اتعوّدت على الإسراف واتعوّدت إنك تصرِف واتعوّدت إنك أنت آآ يعني آآ ت تتعامل مع المَثَل بكلّ حزافيره وإنك ما تخلّيش حاجة معاك، ف يعني آآ شعور قوي طبعًا وكمان عندك حق في إنك تكون قلقان، بس أنت كمان لازم يكون عندك هدف في ال في ال في الح في الحياة أو هدف لل لل للميزانية بتاعتك أو للصَرف بتاعك، لازم يبقى فيه تحديد لم لمصاريفك آآ، ده طبيعي يعني، لازم تكون عامل حساب بقية الأيام، مش مجرّد 10 أيام أو أو 15 يوم تصرِف فيهم أو تبقى مبسوط، وبعد كده تحس إن أنت آآ ماديًا آآ مستنّي بقى ال الفلوس تاني تيجي أو كده، فبرضه حِتّة إمم.
آه، الضبط. إمم. هو ده بيحصَل. يعني أنا ب بُصّي، يعني هو أنا حاولت أعمل الموضوع ده مرّة آآ فعلًا آآ على أساس يعني وفّرت مبلَغ كده كان مبلَغ كبير جاي لي، ف فوفّرت منُّه جزء والجزء ده نسيته، يعني حاولت أو تناسيته بمعنى أصَح ل لفترة كده فترة من الزمن، بس في نفس الوقت آآ، ح يعني آآ اتصرَف برضه بعدها، يعني حسّيت مثلًا إن أنا عندي احتياجات معيّنة، محتاج حاجة معيّنة والكلام ده كلّه، فقُلت خلاص يعني أبقى آآ، أبقى أوفّر الشهر اللي بعده وهكذا، هي الموضوع بييجي كده آآ، هل مثلًا ممكن م مش عارف فكرّت ألتزم مثلًا في في في في شهادات معيّنة استثمارية أو حاجة، يعني لسه ب بافكر في الموضوع بحيث إن الموضوع يبقى ملزِم بالنسبة لي أكتر.
إمم. إمم. هي فكرة إنك، آآ، تعمل شهادات دي جميلة جدًا، شهادات إدّخار، آآ، حلوة، ب بحيث ت تحجّمك شوية أو تقتطِع جزء من المبلَغ اللي بيبقى معاك، آآ، شهريًا، آآ، غصبٍ عنك خلاص أنت مش هتتصرّف في المبلَغ ده ولازم تدفَعه. فيه كمان حاجة ممكن تعملها لو جالك مبلَغ كبير، ممكن تعمل وديعة بحيث ما تفكّهاش وتخلّيها في البنك وبلاش ترُوح تفكّها يعني، آآ، هتبقى هي ملزَمة بوقت، هي ده الوقت اللي مُتاح ليك تفُك فيها، فده الوقت ده بيبقى مثلًا خلّيه كلّ سَنَة، فيه عندك كلّ 3 شهور، فيه كلّ 6 شهور، فيه تقريبًا كلّ سَنَة. فأنت ممكن خلّي بلاش 3 شهور، خلّيها كلّ 6 شهور أقل كلام أو سَنَة. هتبقى دي جميلة جدًا يعني، آآ، هتجبِرك إن أنت، آآ، خلاص المبلَغ اللي بتحطّه نسيته ومش هتمِد إيدك عليه، و خلاص أنت فعلًا نسيته بمعنى كلمة نسيته، غير لما يكون أنت شايله وحاطّه في حسابك البنكي. آه، أنت عامل نَفسك ناسيه، بس هو في بالك وأنت شاغل بالك بيه، بم بدليل إن أول آآ، فكرة تيجي لك محتاج فيها فلوس بتدوّر على المبلَغ اللي أنت شايله.
امم. آه. امم. تمام. امم.
ف
طيب، يبقى معنى كده، معنى كده يعني الواحد بقى خلاص، يعني هيحرِم نَفسه شوية أو يعني هييجي على ال ال الحاجات ال الترفيهية اللي بيعيشها شوية أو الحياة اللي هو عايشها عشان يوفّر مع هي برضه، أنا بافكّر إن الحياة برضه بتغلى بطبيعتها، الحياة نَفسها بتغلى. وب وباسأل نفسي برضه أقول طَب ما أنا، آآ، الفلوس اللي أنا حوّشتها ديّة، آآ، أمّا يكون عندي 60 سنة، آآ، الفلوس دي نسبيًا مش هيبقى ليها قيمة، نفس القيمة بتاعة دلوقتي. فهي دي ال ال الحاجات بقى ال السلبية، المشاعر السلبية اللي بتيجي ورايا واللي بتخلّيني أكتر إن أنا باصرِف أو مش هامِمني موضوع إن أنا، آآ، آآ يعني الموضوع، آآ، هيبقى قُدّام بتاع التقاعد ده مش شايل همُّه دلوقتي يعني.
لأ، هو يعني بُصّ، اللي أنت بتفكّر فيه زي ما أنت قُلت كده، هي مشاعر سلبيّة. آآ، أنت برضه لو لو يعني حطّيت هدف كده مثلًا وقُلت إنك لما هتطلَع ما تقولش مش هيبقى مبلَغ له قيمة، ما فيش حاجة م ما لهاش قيمة، بس هي ميزانية معيّنة، أنت بتعمل ميزانية، ميزانية بسيطة لمصاريفك ومتطلّباتك اللي أنت عايزها، وتاخد ولو جزء صغيّر توفّره، مش لازم تاخد مبلَغ كبير يعني. يعني أنت ابدأ بال ابدأ بال ب بحاجة صغيّرة أو شهادات صغيّرة زي ما أنت كنت بتقول، أو مبلَغ ال الوديعة زي ما قُلت لك، آآ، تعملهم كوديعة أو حتى كشهادات وديعة، دي هتخلّيك، آآ، م يعني ملتزِم إنك بتعمل حاجة لل للتقاعد، قُدّامك وقت آه، بس هتلاقي بَعد الوقت ده أي مبلغ يطلَع لك منه حاجة تبقى شهرية تزوّد معاك الـم يعني في في حياتك وفي مصاريفك. مش معنى إن أنت هتتدخِر يبقى تتحرَم، مش هو ده الم ال ال المطلوب من الإدّخار. الإدّخار يعني تعمل ميزانية متوازنة ما بين مصاريفك، ما بين احتياجاتك، وبين الحاجات اللي هي الزيادة اللي ممكن تتأجّل، وممكن حاجات تتعمل كلّ شهر مرّة، مش لازم كلّ حاجة تتعمل في وقت واحد.
امم. آه. جميل. امم. آه. آه. آه. يعني أنتِ قصدِك يبقى الموضوع عادة عندي ومش شرْط ألتزم بمبلَغ كبير، بعض المَبالغ الصغيّرة.
فاهمني؟ بالضبط.
امم.
دي تبقى فكرة كويسة، يعني متهيأ لي لو جربتها هتحس بالراحة وهتحس إن أنت مش حارم نفسك، وبرضو أنت بتعمل ال الحاجات الشخصية اللي أنت عايزها وبتحبها، وفي نفس الوقت، آآ، في جزء من فلوسك بتشيله، آآ، تحسبًا للطوارئ، للظروف، ل لأي حاجة بقى، أنت شيله وتنساه.
امم. طَب بُصي لأ، هو صراحة أنا ف يعني مؤمن جدًا بفيلم ب بالفكرة بتاعة، آآ، فلوس الطوارئ أو مبلغ الطوارئ ده على طول ده متشال. هو ده بقى عندي أنا بدافع الخوف عمومًا، يعني مبلغ الطوارئ ده بدافع الخوف. لكن حتة الادخار هي دي اللي أنا يعني باعلن فشلي فيها.
لأ، ما هي دي البداية بقى، أنك تبدأ بجزء صغير وما تحرمش نفْسك من ال ال ال الRoutine بتاعك أو الحاجات الشخصية اللي بتعملها، ولازم طبعًا يبقى في تنازل شوية، مش كل حاجة لازم تتعمل، آآ، مرّة واحدة يعني، آآ، كل ك يعني ادي نفْسك، آآ، يعني إيه، شعور أنك أنت كل شهر هتت هتعمل، آآ، خروجة معينة، سفرية معينة، آآ، مكان معين بتحب تروحه.
امم. امم. طبعًا. امم. آه، يعني بدل 3 4 خروجات في الشهر تبقى واحدة أو 2 بالكتير.
بالكتير، وكده أنت يعني عملت للادخار ل للتقاعد زي ما قُلت، أو يبقى، آآ، عملت حاجة لقدام، وفي نفس الوقت، آآ، مش كل فلوسك بتروح أو بتتصرف. يعني دي متهيأ لي فكرة تجربة يعني لو جربتها، آآ، متهيأ لي ممكن تبقى كويسة معاك وترضي شعورك شوية بأنك أنت مش حارم نفْسك، وفي نفس الوقت بدأت تبقى تنتبه وتعمل حاجة للادخار.
امم. لا طبعًا. تمام، تمام. أنا باشكرِك شكرًا جزيلًا.
العفو على إيه؟ أنا تحت أمرك في أي وقت.